うん、なるほど。
なんですけれども。
なんか、そういう働き方ができる人って、このこの今の世の中ですごく
はい。 はい。 うん。うんうん。
なんか、もう、先を行ってると思うんですよね、なんなんか。だから、なんか、お話をお伺いしたところ、いや、それでも時代をこう読んで、い流れを読んで
うーん。うんうん。 はい。 うーん。
ぞどんどん、こう、ビジネスを、あの、こう、何ていう、転換しながらやっていかれるんじゃないかなっていう気がします。なんとなく。
はい。 うーん。 ほんとですか。ま、なんか、こう、今までは割と、なんか、ん、そんな感じで行けてはいたんですけど
うん。 はい。うん。
なんか、こう、にじゅうだい後半にさす差しかかって、もう30手前なんですけど。なんか、こう、そうなってくると、なんだろうな、ま、今まではなんなんか、こう、ま、最悪就職するみたいな
ははい。 うん。 あ、はい。うん。そこそこは最悪就職がけじゃ、就職することが最悪になるんですよね。うんうん。<laughs> そうそう。<laughs> うん。
なんか、そういう <laughs>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
うん、あ。 うん。 うん。
あ、うまく染めないような、朝起きれなかったりするタイプの人間なので。
いや。 ああ、まあ、でも、働き方って人によって違うし、なんか、こう、自分でビジネスをされてるから、それはもう全然、逆に、なんか、強みのような気はしますね。
え。 うん。 うん。 あ。 ほんとですか。ちょっとそう言っていただけると、ちょっと心が楽になるんですけれども、まあ、そういう、なんか、こううん。
うん。 いや。 あの、つそうですよね。うんうんうん。 うんうん。
まあ、最悪、就職すればいいか、ぐらいの感じだったんですけど。<laughs> でも、もうはい。
<laughs> うん。なんか、そうですよね。そこ、うん、なんか、だから、そこの捉え方が、もう違うところっていうのが、あの、私はこういう今、この不安定な世の中には、もう持ってこいの、ってか、それがでやりたくてもできない人って、いっぱいいるじゃないですか。あの
うん。 はい。 うーん、うんうん。うん。
会社に守ってもらうというか。
うーん。そうですね、はい。
でも、そこがご自身にとって最悪の選択なんで、ま、ダメだったらもう仕事や、どっかに雇ってもらうしかないなっていうのって、うん、うん、ある意味すごい、ん、メンタルとしては
うん。 <laughs> はい。<laughs> そうですね、うん。 はい。
今のこの世の中に、ぴったりですよね。